Ah, então, eu queria bater papo com você e, se você quiser me dar algum tipo de conselho, pitaco, o que for, <laughs> vai ser super bem-vindo, sabe? Eu
Uhum. Claro. Tá bem, me conta.
eu tenho, né, pouquinho de dificuldade de equilibrar entre o trabalho e uma pausa programada.
Hum.
Vou te explicar o porquê. Eu sou o tipo de pessoa que tem hiperfocos, tá?
Tá. Hum.
Ou seja, quando eu acordo, eu tenho que es já tomar meu café da manhã pra poder entrar no meu escritório, né, e não ter aquela interrupção no meio. Porque quando eu ligo o computador, eu vou literalmente das 8:00 até eu terminar o projeto, que pode ser às 14:00, pode ser 12:00, depende do da manhã, né? Depende do tipo de trabalho que eu tenha pra fazer.
<laughs> Certo.
E eu vou literalmente direto. Eu bebo muita água, né? Mas eu acho que eu tenho a minha bexiga que funciona maravilhosamente bem, então eu nem pra ir ao banheiro, pra fazer xixi, eu nem levanto. Eu fico direto. E aí eu notei, né, que às vezes que eu levantei, foram as vezes que eu mais saí daquele foco, porque eu tenho hiperfoco, eu sou consciente disso. E eu tento usar o hiperfoco ao meu favor, né? Então, eu tento ser super produtiva naquele momento que eu decidi sentar na minha cadeira de trabalho e terminar o quanto antes pra poder fazer o resto das minhas coisas dentro de casa.
Hum. Você tá é. Uhum. Uhum. Certo. Certo, interessante. É
E aí que entra, né? Eu quero a sua ajuda pra entender como que eu posso fazer, tipo, essas pausas programadas sem me comprometer de, eh, gerar uma distração desnecessária, né? Porque eu sou, além de hiperfoco, sou muito fácil de ser distraída.
Uhum. Certo, mas talvez você vai ter que sacrificar uma coisa em detrimento da outra, sabe? Porque uma pausa, ah, mental também, por mais que ela te tire do foco e talvez você demore pouquinho pra voltar, ela é essencial pra restartar sua cabeça, pra te tirar pouco daquela função também, sabe?
Hum. Ok. Olha. Uhum.
Então, é é bom na verdade que você saia do foco, é bom que você olhe pro mundo lá fora, que você tome um café com calma sem olhar para uma tela, que dê uma esticada no corpo, que seja. Mas talvez seja importante você pensar em algumas pausas durante o dia e até programar um alarme pra te lembrar, pra te tirar do do do hipnotismo da tela, sabe? <laughs>
A tá. Uhum. <laughs> É, então, nessa parte do alarme é meia complicada pra mim. Eu, tipo, quando eu tô no meu trabalho, né, o meu trabalho exige, além de muita concentração, ele exige o silêncio absoluto. E aí eu tenho super medo de setar um alarme, né, e acabar que esse alarme toque enquanto eu ainda estou trabalhando, sabe?
Hum. Uhum. Ah. Certo, certo.
E aí pode me gerar problema. Porém, eu vou tentar, digamos assim, eu sou do tipo de pessoa que precisa escrever listas, né, pra sobreviver. Então eu acho que eu vou tentar escrever um papelzinho e colar aqui num angulozinho do meu computador, né, dizendo tipo: "Ah, se eu entrei às 9:00, às 10:00 eu tenho que fazer uma pausa" e deixar escrito ali. Porque eu tenho o relógio na minha cara, né, aquele relógio que tá no computador. Então talvez isso funcione.
Uhum. Certo. Aham. Eu ia falar isso agora. O relógio do computador ou até ter um relógio digital mesmo, assim na tua frente, alguma coisa q que te dê uma noção de: "Meu Deus, que horas são? O que que que que tá acontecendo? Quanto tempo eu tô aqui?", sabe? Porque é muito comum quando você tá na frente do computador, você até esquecer de olhar aquele reloginho pequenininho ali, né?
Uhum. Isso. Exatamente. Eu muitas vezes, eu saio, tipo, do do meu trabalho, né? E aí eu falo assim: "Ih gente, quantas horas que eu trabalhei hoje?" <laughs> Tem momentos que eu nem me toco, sabe? O tempo passa e eu tô ali no hiperfoco. Infelizmente é isso, né? A pessoa que tem esse probleminha de hiperfoco, ou se distrai com muita facilidade, como eu tenho esse problema. Por isso que eu literalmente me tranco e entro no meu mundo, ou fica naquela de: "Entrei no trabalho de dia e quando sai já é de noite e eu nem vi."
Uhum. <laughs> É. Uhum. Exatamente, tem o lado bom e o lado ruim, né, do hiperfoco. E o lado ruim é justamente que você não tá, provavelmente se alongando, né? Não tá tirando a cabeça do trabalho um pouquinho. Eh, até bom pros seus olhos olhar pro horizonte, olhar pra outra luz, não ficar só na luz do computador, sabe? Então
Exato. É, isso aí é maravilhoso, né, fazer essas pausas. Eu o meu medo maior é literalmente, né, que eu sou toda cronometrada. E o meu medo maior, eh, de fazer pausas e aí notar que no final do do meu expediente, né, porque eu tenho mais ou menos o horário fixo, de no final do meu expediente eu ver que eu não consegui fazer todas as metas de de trabalho, né? Que eu deveria ter batido. Porque eu acho que é muito por isso que eu entro nessas nesses ciclos de hiperfoco. Eu
Hã. Hum. Uhum. Hum. Certo. Uhum.
tenho um horário livre, porém, ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho que parar de trabalhar quando é por volta das 14:30, 15:00 da tarde, que é o horário que as minhas filhas voltam pra casa. E eu acho que eu sempre fiquei muito atenta a isso, sabe? De concluir meu trabalho num certo horário pra que eu possa ter tempo pra fazer minhas coisas dentro de casa, tá com a minha filhas, a almoçar. E aí, o meu medo é sempre, acho que é muito isso, né? Aquela o problema de "tempística." Porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas o dia tem 24 horas, né?
Tá. Uhum. Certo. Sim, com certeza. Mas olha, como você trabalha, digamos assim, um pouquinho mais de meio período, né? Porque eu tô imaginando que você começa você começa que horas mais ou menos?
Uhum. Eu tem dias que eu começo às 8:00, mas tem dias que eu começo, tipo, 10:30 e aí eu vou até pouquinho mais tarde. Geralmente eu faço entre 4 o e 6 horas por dia.
Uhum. Tá, e você só almoça depois que você para, quando as meninas chegam?
Isso, eu só almoço quando eu paro, quando minhas filhas já estão em casa.
Uhum. É, então assim, tentar pelo menos nesses períodos, eh, alongar um pouco o pescoço, os braços, sabe? Levantar da cadeira, pensar: "Espera, tomei bastante água? tomei. Bom, dou uma pausa para ir no banheiro rapidinho." Tentar fazer as suas pequenas pausas, como não precisa ser tão grandes, porque de fato você tem o período da tarde que você pode ter as pausas maiores, né? Mas também pra você não ficar sentada na mesma posição ali 4, 5 horas, porque também faz mal pro seu corpo, né?
Uhum. Tá. Uhum. <laughs> Sim, sim. Exatamente. É, isso faz mal e eu tô sentindo que, quando eu saio, como por exemplo, ontem eu saí com meu marido, né, fomos bater perna. Saí 12:00, voltei às 4:30, 4:00, 4:30, né? Menina, mais uma dor na coluna, acho que eu tô desacostumado a caminhar.
Uhum. Ah, sim.
Uma dor na coluna na parte, zona lombar, que eu aqui dentro de mim, eu tava assim: "Gente, olha só, que isso? Eu tô virando aquele tipo de pessoa sedentária? É isso mesmo?"
<laughs> É
Eu tô com dor que eu caminhei, basta! Nossa senhora, isso é péssimo.
É, não é verdade. Mas olha, talvez também seja um cansaço de fim de ano, né? As coisas se acumulam. Provavelmente você tá com uma carga de trabalho maior, né?
É, pode ser. Uhum. É, eu super.
Então, também tem que observar <laughs>
Acho que nem é a carga do trabalho maior, acho que as coisas dentro de casa, parece que se multiplicam no fim de ano. Então
Eh. O tempo fica mais curto e tudo se multiplica, né?
Exato, menina. E aí, né, a gente eu sempre brinco muito com isso, que eu tenho o hiperfoco também, né, na minha faxina dentro de casa. E esse período, não sei o que que tá acontecendo cara, que parece que tá se acumulando uma coisa em cima da outra. Por mais que eu faça, todo santo dia eu vou dormir, a minha cozinha tá limpa, eu tô com a ma as 2 máquinas de lavar roupa, de lavar louça programada, super organizada. Mas cara, quando chega às 15:00, 16:00, eu lime literalmente olho em torno e falo: "Gente, o que é isso? O que aconteceu? Passou furacão? Tem tudo isso ainda de coisa pra fazer?" O que não acontece nos outros meses do ano, sabe?
Sei. Uhum. <laughs> Uhum.
Mas, paciência.
É. Paciência, dezembro é um mês que realmente exige muito e as pessoas já tão no limite, já tão contando os dias pra ter uma pausa, né?
Exatamente, parece que ele passa mais rápido, né? Então, <laughs> porque geralmente como eu te falei, né, geralmente parece que eu tenho mais tempo pra fazer as coisas dentro de casa com essa mesma carga horária, com as mesmas coisas que eu faço sempre. Quando chega dezembro parece que tempo voa, pra gente ver isso.
<laughs> Com certeza. É. É verdade. Mas olha, tenta então pelo menos fazer isso que a gente falou de dar uma alongada no corpo de ir até a janela, olhar lá pra fora um segundo e voltar, sabe? Mas pelo menos não ficar sentada ali na mesma posição durante todas essas horas, aí isso já deve dar uma ajuda.
Boa. Aham. É, eu vou tentar fazer isso. Até mesmo porque, meus ombros estão me matando, né? Eu fico sempre naquela posição e vou tentar dar uma regulada nisso. Vou já baixar no meu computador, sabe? Que eu tenho alguns momentinhos que eu tô online no trabalho, mas que eu posso dar aquela pausa, né? Que não tem um projeto, então eu tô esperando, ou que meu chefe me mande um projeto novo. E aí, eu posso usar essas micropausas somente pra ficar aqui sentada, mas alongando ao mesmo tempo. Então acho que eu vou dar uma olhada no no YouTube, né? Acho que dá pra ach achar alguma coisa.
Uhum. Uhum. Hum. É uma boa. Uhum. Com certeza, você vai achar. E parece que não é nada, né, às vezes 1 minuto, 2 minutos alongando, mas colocando isso na sua rotina, já vai fazer uma diferença na sua postura e até na forma como você acumula tensão nas costas.
Uhum. Olha, acho que isso vai ser bom. Porque hoje eu já vou ter que pagar, né? Que aí a gente trabalha pra, juntar uma grana, né? E aí quando chega no final das contas eu tô trabalhando pra pagar a terapia tem que fazer u uma massagem, vou ter que desbloquear o meu pescoço, meus ombros que tão todos duro, então É.
Uhum. <laughs> É é verdade. Então melhor se precaver nas próximas vezes e prestar mais atenção na sua postura mesmo, fazer um um um esforço consciente, sabe? De de vez em quando olhar pro relógio e falar: "Hum, já faz umas 2 horas que eu tô aqui, vou dar uma volta" e já
É. Sim. É, eu acho que você tem razão, né. Aproveitar, tipo, essas pausas pra tipo, "Ah vou estender minha roupa" Porque minha roupa já tá lavando agora, digamos assim, né? E aí quando dessas micropausas levantar e fazer alguma coisa útil dentro de casa pra vê se quando eu paro também, né, de de trabalhar nesse trabalho que eu tô sempre sentada, sempre na mesma posição, ver se eu já tenho ao menos um equilíbrio também entre o trabalho das cois das coisas que eu faço dentro de casa.
Uhum. Uhum, certo. Uhum. Boa, boa ideia.
Adorei as suas dicas, eu vou super tentar utilizar elas durante o meu dia a dia pra ver se eu melhor minha qualidade, muito obrigada!